Sige, sige. Sa tingin mo ga, gaano kahalaga yung yung ayan pagpapa-tawa, pagiging playful, sa pagpapa-tatag ng isang relasyon, gan'yan?
Ah yun, parang ano sige ano parang nalalabas mo pa rin yung pagka-ano, pagkabata mo dun sa partner mo, parang hindi nawala yung ganung ugali mo since ano naging kayo. Kung gaano ka-joyful or pa gaano ka ka-goofy nung dati, yun ka pa rin, kasi parang ano mas gusto na mas gusto ko din kasi ganun yung partner ko, parang open siya masyado kung meron gano'n s'yang side dapat hindi nga itago sakin, parang ipakita niya pa kasi mas dun ako gaganahan kasi, "Ah ganito pala yung partner ko nakakatuwa naman. Kasi parang hindi siya takot maging bata sa harapan ko" yung yung gano'n, 'di ba? Ikaw ba, sa tingin mo gaano kahalaga?
Mm. Mhm. Yeah, yeah. Ay totoo 'yan.